آه. يعني
وتتحرّك وتدَبدِب وإيه ده؟!
إمم. يعني أ يعني أنتِ بُصّي أنا طبعًا مُتفهِّمة طبعًا ال ال ال الصراع اللي جوّاكِ ده، إنِّك أنتِ متضايقة طبعًا منها جدًا، جدًا وحاجة يعني م يعني دي حاجة فعلًا مخلِّياكِ م عندِك أكيد توتُّر، وخصوصًا لمّا يبقى في حد مريض طبعًا في البيت كمان، دي بتبقى حاجة مزعجة جدًا، جدًا. بس يعني خلّيني بُصّي، عايزة يعني أسألِك طب أنتِ عملتِ إيه مثلًا؟ أنتِ كلّمتيها في مرّة زي ما بتقولي كده، إن هي يعني قُلتِ لها على الظروف اللي عندِك وكده.
كلّمتَها آه. كلّمتَها.
آه. طب هل مثلًا جرّبتِ تعملي أي حل تاني إنِّك أنتِ تستعيني مثلًا آآ بجارة مثلًا تانية تكلّمها والّا أنتِ مش عايزة تكبّري الموضوع؟
أنا مش عايزة أكلّم حد، مش عايزة أكبّر الموضوع. أنا كلّمتها مرّة، ويوم ما كان جوزي تعبان ده ناديت عليها وكلّمتها، وبعدين طلعت لها فقُلت لها: "أنتِ مش شايفاه تعبان وشايفاه جاي عامل كذا، وتعبان وضغطه عالي، الصوت جامد أوي حرام عليكِ." قالت لي: "خلاص ده أنا فاضل لي 10 دقايق وأخلّص." باقول لِك فضلت للساعة 02:30، 03:00 شغّالة. أ وتقول لي فاضل لي عش والساعة أنا لمّا كلّمتها كانت 00:00.، يوم تاني أنا كنت حاطّة الغسيل بتاعي وح وبعدين ما فيش مشاكل بيننا على فكرة. ي يعني إحنا م ما فيش أي حاجة عشان مثلًا أقول لِك آه دي بتعمل كده عشان تضايقني، بتعمل كده عشان تغيظني لأ خالص، خالص بالعكس، إحنا كويسين وما فيش أي حاجة. بس ما عندهاش أ ثقافة احترام الجار، ما عندهاش ثقافة مراعية الجار لا، لا، لأ. في أي وقت تِزعّق، في أي وقت صوتها عالي، ماشيين فوق يدبّوا.
إمم. إمم. آه. إمم. ما فيش أي حاجة بينكم يعني آه. إمم، إمم. إمم. آه. طب طب في حد مثلًا آه. في حد من الجيران أ اشتَكى منها مثلًا قبل كده إن هي بتعمل برضه الحاجات دي أو متضايقين برضه من اللي هي الحاجات اللي بتعملها والّا أنتِ بس اللي اللي واخدة بالِك يعني من اللي هي بتعمله ده؟

طبعًا هي التانية عاملة زي ب يعني إيه ك ده طيبة وعلى على نِيَّاتها، آآ يعني معلش مش عارفة إيه، طيب بعدين لمّا لقيتني بقى واصل قُلت لها تخيّلي كذا كذا بالليل، قالت لي: "لأ، ده كده غلط، ده كده مش كُويِّس، كده إيه ما فيش شُعُور، إزاي يعني هي بتعند ب ده كأنَّها بتعند"، قُلت لها: "بالضبط أنا دلوقتي اللي أنا واصلني إن هي خلاص ده أنا أنا باقول لِك أنا تعبانة وباقول لِك أنا عندي كذا، وباقول لِك أنا باصحى كذا، راعيني يا شيخة، حرام لمّا حاجة تتهبد وحاجة تترزع بالليل ليه يعني!"، فقالت لي لأ، خلاص هتجيب جوزها، و هي يعني هي السِّت هتجيب جوزها، وتكلم جوز السِّت دي، ويعملوا قعدة، عشان كده م آه، هيعملوا قعدة مع بعض، وهيجيبوا جوزي وإحنا، ونكلِّمُه بقى كُلّنا ونشوف الحلّ إيه.
إمم. إمم. أيوه، هي حسِّت كده إن هي بتعند معاكِ. إمم. إمم. وتِعملُوا آه، وتِعملُوا قَعدة آه، هُم يعني. طَب حلو، حلو أوي الحَلّ ده جميل جدًا، إن هو تبقى قعدة جيرة كده مع بعض، مش لازم طبعًا أكيد، مش هيبقى فيها زَعَل لإن ما ينفعش مثلًا جيران يزعلوا مع بعض، فأنتِ أكيد حَاطَّة في دماغِك إن أنتِ هتكوني هادية جدًا، جدًا، وتكوني يعني مستوعبة الكلام اللي هيتقال، و وأكيد جارتِك هي اللي هتبدأ تِتكلَّم يعني آه.
<tsk> يعني هنشوف هُم هيتوصَّلوا لإيه، لإني بصراحة الموضوع خانق أوي، و وحاسَّة إن هي يعني هي مش هتسكُت غير بمُشكلة، فأنا مش عايزة أوصل ل لحِتَّة مُشكلة دي، ده اللي مأرّقني، ومش عايزة أوصل للموضوع ده، و و يعني مش عايزة أعمل مشاكل لبيتي وعيالي وجوزي، ونقعُد مِتوَتِّرين، وفي نفس الوقت برضو إحنا كده سُكُوتنا ده مش كويِّس، أنا شايفة إن ده حاسة إن أنا مفرّطة في حَقِّي أنا ليَّ حَقّ، هي اللي بتعملُه ده مش كويِّس، مش مش مُحترم، أسلوب غير مُحترم.
آه. إمم. أكيد طبعًا. إمم. آه. آه، بالضبط، بالضبط. ب بس أنا برضو يعني عايزاكِ تِهَدِّي نفسِك كده، و وحد وتحدِّدي في القعدة دي إيه اللي مضايقِك بالضبط، وتقولي بالضبط إيه اللي مضايقِك، يعني مثلًا الصَّوت العالي، ال ال يعني ال القلق اللي هي بتعمله في الشَّقَّة، آمم يعني حاولي إن أنتِ ت ت تقولي أولويَّات، يعني ما تقوليش كُلّ حاجة كده مَرَّة واحدة لأ، ما تسيَّحيش الأمور على بعضها، حاولي إن أنتِ تقولي الأولويَّات، الصَّوت العالي مثلًا، أو ال الهيصة اللي بيعملُوها دي إن هي مضايقاكِ، آآ شوفي رَدّ فعلها هيبقى إيه، لو هي والله استوعبت كده، و وقالت م آآ أنا ما مش واخدة بالي مثلًا أو كده، أو مثلًا مُمكن، مُمكن تقولي لها جدًا مثلًا آآ أنا مثلًا من الساعة مثلًا كذا بالليل بابقى خلاص أنا عايزة هُدوء، لإن عندي مثلًا ظروف مُعيَّنة، أنا بابقى مش عايزة حاولي ما تعمليش مثلًا الضَّوضاء بتاعتِك دي من بعد السَّاعة 23:00 مثلًا بالليل، السَّاعة 22:00 أيًّا كان بقى، فحاولي ت تشُوفي حَلّ وسط يعني، وأكيد، أكيد مش هيحصل مُشكلة يعني أكيد.
آه. هاحاول. والله <chuckles>